Hello, magandang umaga.
Ay, magandang umaga din po sa inyo, ah, kamusta naman po?
Ah, ayos naman. Ikaw kamusta ka ngayong araw?
Ito okey naman po. Um.
Ah.
Ano po may itatanong lang po ako sa inyo, ah, paano niyo po napapanatili ang inyong kalusugan sa araw-araw?
Magandang tanong yan 'no, ah, siyempre napaka-importante nung kalusugan natin, ah, 'di ba, sa pamumuhay natin kasi siyempre 'pagka maganda yung kalusugan mo parang mas madali yung mga, ah, gawain 'di ba, mas madali yung pamumuhay mo gano'n. Ah, siguro isa sa mga pinaka-importante na kailangan nating bantayan 'no, para sa kalusugan natin, eh, yung kinakain natin 'di ba? Pagka mayro'n tayong, ah, tamang nutrisyon 'tsaka masusustansya yung mga kinakain natin, talagang malaki ang epekto niyan sa kalusugan mo 'di ba, kasi 'pagka 'yon nga 'pagka nakukuha mo lahat ng sustansiya gano'n parang, ah, mas malakas ka tapos, ah, mas hindi ka sakitin 'di ba. Tapos, um, 'yon nga mas mas mabilis mong magagawa yung mga kailangan mong gawin, ah, tulad nung mga 'di ba, mga pag-ehersisyo ganyan mga healthy rin na mga gawain kaya, napakaimportante para sa 'kin yung mga masusustansyang pagkain talaga. Ikaw ba?
Opo. Tama po. Opo. Opo. Tama po. Opo, tama po yung mga nabanggit niyo. Ayan ga ganyan din po yung ginagawa ko talaga minsan talagang kailangan tutok din po talaga sa kinakain natin kung gusto po talaga natin mapanatili ang ating kalusugan. At siyempre po at kailangan din natin isingit ang ehersisyo para sa ganun po ay, tayo ay mas lumakas pa. Kasi siyempre kailangan din po natin pagpawisan at mabanat ang ating mga buto, buto sa katawan para sa ganun po, eh, mas maging magkaroon tayo ng resistensya laban sa mga sakit at kung anuman pong komplikasyon na puwede nating makuha. Ayon po para sa akin.
Oo. Tama. Oo. Oo, sang-ayon nga ako dun sa'yo na lahat yun kakailanganin nat ah, bukod sa mga masusustansyang pagkain siyempre kailangan natin yung ehersisyo ganyan, di ba? Yung sabi mo para lang mabanat yung katawan gano'n, kasi pagka hindi tayo nag-e-ehersisyo talagang, ah, parang magiging, ah, parang magiging tamad tayo, di ba? Tapos yung katawan natin, ah, 'pag hindi 'pag hindi masyadong nagagamit at talagang manghihhina tayo, di ba? Kaya mal kaya minsan 'pagka yun nga hindi ka sanay mag-ehersisyo pagka ginawa mo unang beses parang ang sobrang hirap niya, di ba? Pero pagka nasanay ka naman na magiging okey na siya tapos yun nga mas ma mas gagaan yung pakiramdam mo tapos, ah, parang mas mas ma mas gaganda yung mga, ah, puwede mong gawin araw-araw.
Opo. Opo. Totoo po 'yun. Opo. Tama po, tama po yun. Kasi siyempre, pagka talagang wala tayong ehersisyo, at di kumakain talaga ng masusustansiya, kasi di ba, kadalasan po eh, tukso po talaga ang kumain ng masarap, kasi nga po, eh.
Oh, tama.
Unang una po, eh, nakakarami tayo ng kain. Di po katulad pagka, yong mga gulay lang, at saka prutas, eh, kokonti lang po talaga madalas natin na kakain. Kaya nagiging resulta po ay nalalapitan ma mas mas prone po tayo na lapitan ng mga sakit. Kaya ayon po talaga, kahit papaano, kung hindi po talaga kayang maiwasang kumain ng masarap, kahit isang beses lang po sa isang araw ay kumain tayo masusustansiyang pagkain.
Mm. Tama, sang-ayon ako diyan. Tsaka dagdag ko lang pala, 'no, bukod dun sa nasabi natin na yun nga, mga ko pagkain ng masustansiya at saka mag-ehersisyo. Siguro maganda rin yung ah, lagi kang matulog ng ano, tama sa oras, di ba, para mapanatili yung kalusugan mo. Kasi pagka madalas kang nagpupuyat o kaya mas pagka madalas na kulang yung tulog mo, ah, nakakasama rin yan sa kalusugan, di ba? Parang yun nga, hin hindi ka nakakakuha ng tamang pahinga, kaya hindi rin na bibigyan yung katawan mo ng pagkakataon para ah, magamot yung mga yung sarili niya, di ba? Kasi pagka natutulog tayo, parang dun nagre-repair yung ah, katawan natin, di ba? Kaya dapat ah, sapat yung tulog para ah, ma maayos yung mga kailangan sa katawan natin.
Opo. Tama po yun. Opo. Opo. Tama po yung nabanggit niyo kasi siyempre pagka talagang kulang tayo sa tulog, isa na po yan talagang hmm, madali din po tayong kapitan ng sakit, pagka po talagang, wala ng ehersisyo tapos lagi pa pong puyat, at ayun nga po, hindi pa po maganda ang, way ng pagkain, eh, talagang mauuwi po talaga sa mga
Oo.
ganong bagay, mga sakit po at hihina po ang ating, resistensya kaya, dapat po talaga kung hindi maiwasang maka matulog ng
Oo.
nang kumpleto dahil nga po sa trabaho or nakakapagpuyat madalas, eh, ba iba ibawi po natin pagka mayro'n tayong day off or weekends, ayan.
Ay oo, tama. Oh, tama sang-ayon nga ako do'n 'no, kasi 'yon nga minsan pagka, ah, may trabaho tayo kaya may marami tayong gawain di ba, talagang hindi mo na maiiwasan na, minsan mabitin sa tulog 'no pero, ah, 'yon nga sabi mo dat dapat bawiin natin siya di ba pagka, 'yon nga sa weekends na wala tayong pasok o kaya wala tayong masyadong ginagawa. Ah, siguro 'yon nga importante lang na, ah, madagdagan yung tulog natin sa mga ganong araw para, parang 'yon nga parang mabawi lang yung mga nakulang natulog do'n sa mga nakaraan na araw. 'Tsaka, ah, bukod pala sa ano 'no, sa pisikal na epekto nung, 'yon nga yung tamang pagtulog parang mayro'n din siyang epekto sa ano natin sa mental health di ba?
Pa at Op Tama po. Tama po. Opo.
So, eh, ah, ikaw, ah, paano mo, ah, bukod pala doon sa mga napag-usapan natin sa mga physical health, ah, paano mo pinapalakas ang mental health mo?
Opo, ta tama po 'yon. Ayan po, talaga isa pang importanteng aspeto ‘yan para maging ano din po tayo malusog at hindi po tayo basta kapitan ng kung ano man pong puwedeng maging komplikasyons lalo na sa ating mental health. Ayan po, kung hangga’t maaari, kung kaya po natin makaiwas sa stress, ah, i umiwas po tayo, at siyempre yung mga bagay talagang nakapagpapasakit ng ulo natin at nakapagbibigay ng problema ay kung hindi po kayang iwasan or ku kung kaya naman pong resolbahin ay resolbahin na po para hindi na lumaki yung problema kasi siyempre pagka nag-iisip po tayo nang madalas ng hindi maganda, eh, talagang
Oo. Ay, oo, tama Hmm.
nagkakaroon tayo ng katulad ng anger issues, anxiety. Ah, minsan po pag hindi talaga magamot med medyo lumalala po kaya talagang kailangan din pong tutukan ang ating mental health. Kasi isa sa importanteng bagay din po ‘yan sa ating pang-araw-araw na ta dapat ay wala po tayong masyadong iniisip na problema. E h, problema naman po talaga ay hindi maiiwasan, pero kung kung may paraan naman po kung kayang solusyonan ay gawin na po para sa gano’n ay gumaan-gaan din po ang ating ano, gumaan-gaan din po ang ating buhay at siyempre pag gumagaan ang ating buhay, ang mental health po natin ay masaya.
Mm. Oo, talaga Oo. Tama. Oo, tama. Ah, oo, tama. Sa akin naman dun sa mga sinabi mo sa pag-aalaga nga ng mental health natin, gano’n. Ah, para sa akin siguro pinakaimportante talaga dun yung, yun nga, napag-usapan natin yung tamang tulog. Kasi importante yung pahinga sa ano eh, para sa mental health, ‘di ba? Kasi pagka parang mul mula, lagi kang maraming iniisip o marami kang ginagawa, talagang, ah, mahirap yun para sa utak natin, ‘di ba? Kaya importante yung pagpapahinga, ganyan, tsaka minsan yung paggawa rin nung mga, yun nga, mga bagay na nagpapasaya sa atin para mabawasan yung stress tsaka yung mga iniisip mo, gano’n. Ah, kasi pagka masyado kang stress, ‘di ba, minsan parang ayo ini iniisip mo nalang yung yung mga dapat mong gawin, tapos di mo naman nagagawa. Ah, yun nga, parang nasa utak mo lang siya buong araw, tapos wala ka ng ibang, ah, nagagawa at dahil dun sa mga iniisip mo. Kaya importante rin talaga na, ah, magpahinga para ma matutukan yung ano, mental health natin. Kasi malaki rin yung epekto sa kalusugan nun eh pagka, ah, hindi pagka hindi nasa magandang lugar yung mental health mo, ‘di ba? Kasi parang minsan ayaw mong gumalaw, gano’n, hindi ka makakapag-ehersisyo. Tapos minsan wala kang ganang kumain, ‘di ba? Ah, ma ma mababawasan yung mga sustansya na puwede mong makuha, ‘di ba?
Opo. Opo. Totoo po. Opo. Tama po. Tama po. Opo. Opo, tama po yung mga nabanggit n'yo. Siyempre, bukod po sa pagkain ng masusustansiya at saka sapat na pagtulog, kung kaya naman po nating like maglaan ng oras para mag-ehersisyo, para sa gano'n po ang ating utak ay ma-relax din. Siyempre, bukod po sa mga libangan natin ay isingit na din po natin ang pag-ehersisyo. Kahit saglit lang po, kahit simpleng paglakad-lakad lang, kasi siyempre, ‘pag nag-e-ehersisyo po tayo, medyo ang utak natin ay medyo nagda-divert at nag nagiging focus talaga sa ating pag-e-ehersisyo. Kaya ayon, kahit saglit lang po siguro kahit mga 30 minutes sa isang araw, kung kaya naman pong gawan ng paraan ay isingit na din po para sa gano'n ay <clicks tongue> maranasan natin ang
Oo. Mm. Oo.
100% na healthy tayo.
Mm, tama. Tsaka, ah, konekto ka lang pala dun sa pag-ehersisyo, 'di ba, parang importante rin na yun nga, pagkatapos nag-eehersisyo, eh, yung, ah, paglinis ng katawan, 'di ba? Pagka pinagpawisan ka gano'n, ah, dapat maligo ka. 'Tsaka, ah, siyempre, pagka, ah, lagi mong iniisip yung kalinisan sa katawan mo, tulad nung paghuhugas ng kamay, gano'n pagsisipilyo, 'di ba? Ah, malaking tulong din yun para sa kalusugan natin kasi siyempre, makakaiwas ka sa mga sakit, ganiyan. Tapos pagka lagi kang malinis, eh, di yun nga, ah, hindi ka sakitin. Tapos yung ma pagka kung magkasakit ka man, parang madali lang siyang, ah, gagaling kasi laging malinis yung kapaligiran mo, di ba?
Opo. Opo. Opo. Tama po. Tama po. Kaya sobrang importante po talaga na, maging malinis din po tayo sa katawan. Siyempre pagka talagang hindi tayo naliligo ay or naglilinis ng ating katawan sa araw-araw ay puwede din po tayong magkasakit. Siyempre, yung makaka yung makakaamoy din po sa atin ay may posibilidad din pong magkasakit. Dahil puwede din po silang kapitan ng mga mikrobyo s na meron tayo dahil sa pagiging han unhygienic. Kaya kailangan po talaga na malinis din po tayo sa katawan. Ayun nga po, maganda nga po at nabanggit niyo 'yan kasi siyempre importante din po 'yan na malinis tayo sa katawan, eh, lalo na po at
Hmm. Oo. Oo.
mainit ang panahon ngayon, ah
Tama.
pagka nil pinagpawisan po tayo siyempre may mga namumuo po 'yang mikrobyo at tsaka madali po tayong kapitan ng mga dumi or libag kung ano man pong puwede nating itawag sa maduduming bagay, ayun po. Eh, kayo naman po may idadagdag pa po ba kayo?
<chuckles> Um, sigu para sa kalusugan di ba, yun nga, napag-usapan na natin yung sa pagkain tsaka sa pag-eehersisyo, ah, siguro dagdag ko rin do'n sa pag-ehersisyo, siyempre pagka yun nga, 'pag nag-exercise ka, di ba siyempre mauuhaw ka, ganun. Tala importante rin siguro yung tubig, di ba? Para, ah, pagka lagi kang umiinom ng tubig, ah, parang nakakalinis yun ng katawan mo, di ba? Tapos yun nga, yung, ah, pagkain din sa tamang oras. Kasi minsan yung iba, ah, parang iniisip nila na pagka hindi ka kumain tap ay pagka medyo sobra yung timbang mo, ganun, tapos 'di sila kakain, di ba? Ah, ah, nakakasama rin yun sa katawan kasi, ah, na hin nagkukulang ng nutrition yung katawan mo, eh, kaya maganda sigu pa rin na kumain sa ano, sa tamang oras, yung hindi ka malilipasan ng gutom. Ah, pwede naman na bawasan lang siguro yung ano, yung volume no'ng pagkain, di ba? Pa kung gusto mong mag, ah, bawas ng timbang pero importante pa rin yun nga, yung pag-inom ng tubig at yung sapat na tubig sa araw-araw tsaka yung pagkain nga sa tamang oras.
Opo. Opo. Opo. Opo. Tama po. Opo, tama tama po yung mga nabanggit niyo. Siyempre pag-inom po ng tubig lalo na't, kung tayo'y makaka-walong baso ng tubig araw-araw ay talagang magiging malinis nga din po ang ating ano, ang ating
Mm.
loob ng katawan, kasi siyempre matatanggal po niyan ang mga hindi kanais-nais sa loob ng ating katawan at puwede puwedeng mailabas sa pamamagitan ng pag-ihi at paglabas ng pawis. Kaya ayon po talaga, importante din po na tayo'y nakakainom ng sapat na dami ng tubig at lalo po ngayon at mainit po ang panahon, parang makaiwas din po tayo sa potensiyal na sakit katulad ng hate heat stroke. At siyempre yun nga po, kailangan tayo hydrated lagi, kaya ayun importante po talaga na
Tama, oo. Mm. Ay, oo, tama. Oo nga.
Yung nabanggit niyo na sa isang aspeto na para maging malusog ay uminom din po ng sapat na tubig. Tsaka siyempre yung ano din po, eh
Oo.
Oo nga po, kung hindi po talaga kayang maiwasan yung pagkain ng masasarap ay bawasan na lang po yung konsumo para
Oo, tama.
sa gano'n po, eh, kung talagang 'di kayang matiis or ma mawalay talaga sa mga paborito nating pagkain, ayon na lang po ang gawin natin, bawasan na lang po. Siyempre, kadalasan naman po sa atin lalo na may trabaho, wala talagang oras mag-ehersisyo at gusto talagang magpapayat, siguro 'yon na po isa sa mga paraan para sa gano'n ay
Oo.
Makagawa din po tayo ng paraan para maging malusog at siyempre maganda nga po sasabayan po yun ng ano tamang pag-inom ng tubig para sa ganun po ay
Oo.
mailabas din po kaagad natin yung mga hindi kanais-nais na na na nagti-trigger sa atin para magkasakit.
Tama. Oo tama, yung sinabi napag-usapan natin yun, yun nga, yung tamang pag-inom ng tubig 'no. Ah, dagdag ko lang dun na dapat talaga na 'yong iniinom natin eh eh, yung tubig tsaka yung mga healthy na ano lang 'di ba, hindi katula hindi yung alak kasi parang yung iba, yun yung ano, eh, yun yung bisyo nila 'di ba, yun yung madalas nilang iniinom ganun. Eh, alam naman natin na nakakasama rin yun sa katawan kaya, ah, maganda rin para sa kalusugan yung pag-iwas sa bisyo ganyan yung mga pag-inom ng alak, paninigarilyo. Kaya, ah, dapat yung mga yung iniinom lang natin ay yung masustansiya tulad nga ng tubig para malinis din yung katawan natin dun sa mga ganong, ah, bisyo, 'di ba?
Opo. Opo. Opo. Opo, tama po. Opo. Kung hangga't kaya po natin makaiwas sa bisyo ay umiiwas na po dahil nga po, pagtanda natin ay tayo naman po, eh, isisingilin ng ating katawan dahil nga po sa pag-aabuso natin. Lalo na't, kung tayo talaga, eh, dependent sa paggamit ng bisyo katulad ng paninigarilyo at pag-inom kaya iyon po talaga, kung kayang iwasan, iwasan na po hangga't maaga pa. Ah, iyon po pala, maraming salamat po. At ako
Oo nga. Mm. Oo nga. Ah, yun nga pala. Oo. Maraming salamat din sa oras mo at, ah, paalam.
Paalam po at may marami din po akong natutunan sa inyo. Ingat po.